Alors déjà, heu, donc le matin je me fixe une ho une horaire, heu, que je ne dépasse jamais, heu, à moins que vraiment je sois très, très, très fatiguée ou que j'ai eu une insomnie. Heu, ensuite, hem, pour ma justement, heu, vu que j'avais pris beaucoup de poids et il il était important maintenant de faire très, très attention. Heu, donc le matin généralement, j'évite de prendre des petits déjeuners très, très copieux. Alors l'idéal, ça serait de prendre un petit déjeuner salé pour éviter de faire un pic de glycémie, sauf que là j'en suis pas encore là, heu, c'est pas trop mon truc, heu, les petits déjeuners salés. Donc, heu, ce que je fais, heu voilà c'est ça doucement, doucement, on peut pas être parfait. <chuckles> Donc, heu, ce que je fais, c'est que, heu, d heu, une fois que je me suis levée, heu, que je suis allée aux toilettes, je me suis lavé le visage, je bois un verre d'eau avec de du vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre a pour but de de réduire les pics de glycémie quand on mange un truc sucré après le le verre.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. OK. <chuckles> Chaque chose en son temps. <laughs> <chuckles> D'accord, OK. OK, je savais pas.
Et heu voilà, c'est ça. Bon, il faut laisser un l un un petit laps de temps de 10-15 minutes entre ton petit déjeuner et heu, le verre. Mais, heu, moi, du coup, entre temps, en fait, heu, j'en profite, heu heu, je fais un petit coup de ménage, ça c'est important aussi pour moi. Tous les matins je suis obligée de passer un coup d'aspirateur, heu, tu vois de de faire, heu, vite fait la poussière, les trucs qui traînent, le lit et correctement le faire, aérer et cetera. Ça c'est par contre, heu, très, très, très important pour moi parce qu'avoir une maison ordonnée, c'est aussi, heu, ma tête, heu, qui qui qui s'ordonne quoi, c'est ça. <laughs>
OK. Mmh mh. OK. Qui est ordonnée. Ouais exactement, c'est ça. <laughs> Que tu te sentes bien chez toi.
C'est ça exactement, que je me sente bien chez moi et qu'en fait après je puisse, heu, avancer sur mes projets sans me dire: «Ah mince, il va falloir que je m'arrête au milieu de mon projet pour aller nettoyer ci ou ça». Là c'est bon, tout est fait. Heu, pareil, heu, pour, heu, la gamelle de mes chats, je je leur donne, heu, leurs croquettes, heu, je nettoie leurs litières et cetera. En fait, tu fais un peu toutes tes corvées qui pourraient venir polluer un peu mon cerveau au cours de la journée.
Je comprends, ouais. Mmh mh. OK.
Et donc ensuite, heu, une fois que que mon verre d'eau avec mon vinaigre de cidre a fait son effet, beh, je je prends mon petit déjeuner. Heu, généralement, pas quelque chose de très copieux parce que justement, j'ai pas envie aussi de rentrer dans une certaine digestion. Je veux rester en forme pour le reste de ma journée.
Mmh mh. Oui.
Et heu, c'est qu'après ça, heu, bon, après, il y a plein de petites choses. Par exemple, heu, à un moment donné, j'avais arrêté de prendre soin de moi, donc maintenant, je fais ma petite ski skincare routine le matin, heu
Oui. OK, oui, tu te remotives, heu, tranquillement quand même, hein, c'est bien!